Há alguma história de imigração na sua família?
Olha, tem sim, viu. Que na verdade, é a minha história mesmo. <chuckles>
Hum. Me conta. <chuckles> É a sua eh, começou com você então?
Começou comigo. Assim, né, eu sempre falo acho que a gente como brasileiro, né, n nossos antepassados, com certeza, todos foram imigrantes ou maioria, né, mas, assim, a mais recente que eu sei, ah, foi a minha mesmo que foi sair do Brasil e ir para os Estados Unidos.
Hum. Uhum. Ah. verdade. Uhum. Ma e esse esse ponto que você tocou realmente é importante, né, porque brasileiro geralmente é descendente de imigrante, né, não tem né. No geral é assim.
Hum. Uhum. Exato. Eu v assim é é, a não ser que você seja indígena, <chuckles> aí né, e toda a sua família indígena, tirando isso toda a sua família é de imi imigrantes, né. <laughs> Não é? A gente não para pra pensar muito nisso, eu eu só parei para pensar, porque eu fiz aquele teste de não teste de DNA, mas é de ancestralidade que eles usam o seu DNA, pra saber de onde são seus ante ancestrais.
É. <chuckles> Né. E vo É. É verdade, é verdade. Uhum. Uhum. E funcionou? Que que você achou? É?
Funcionou, funcionou. E é real viu, assim, deu ali que eu sou acho que 40% portuguesa
Hum.